أنا شايفة إن هي غلط بس؟! ده غلط جدًا، أنا والله الحوار ده معايا من زمان ونفسي أغيره، يعني كان في فترة برضه كنت بالعب PUBG مع واحدة صاحبتي، وكنا في فترة شغ يعني فترة إن إحنا نصحى بكره نروح امتيازنا، يعني ما فيش فيها كلام، وكنا ولا مرة <laughs> كن بجد بنغيب كتير.
امم. امم. آه، قاعدين قاعدين ت قاعدين تلعبوا وسايبين ال وش وما بتناموش.
وبيبقى في فقرة بالليل دي، تقريبًا عشان النت بيكون كويس، فاللي هو إيه؟ لأ إحنا لازم سهر بقى، آه فلازم نلعب بقى بالليل وطبعًا ولا بنصحى ولا بنعمل.
آه، ف آآ، ال ال البنج مضبوط بقى. آه. آه وال آه، قاعدين بقى تسهروا طول الليل كده بتلعبوا، وما فيش بقى ما فيش شغل خلاص.
والله الموضوع بيكون ممتع، بس باجي بقى افوق بقى اللي هو خلاص ده في وقت <laughs> شغل بعد كام ساعة بالاقي اللي هو إيه ده! إيه اللي أنا هببته ف طبعًا مستحيل هاعرف أروح أنا فعلًا بابقى عيني مش عارفة أفتحها. فباوصل لمرحلة إن هو خلاص هاعمل إيه؟ مش هنروح.
امم. طب ما ما يعني ما ما فيش مرة وقفتِ مع نفسِك مثلًا خدتِ قرار كده إن هو إن هو حصل لِك مشاكل يعني أنتِ أنتِ بتقولي مثلًا إيه ،آآ، المرة بتاعة الشغل دي مثلًا قدمتِ إجازة، أو كده قدموا لِك إجازاتِك طب آآ، افرضي إجازاتِك خلصت، أكيد أنتِ ليكِ رصيد من الإجازات في ال سنوي أو كده، هتعملي إيه؟ ما بتفكريش مثلًا إن أنتِ لأ، لازم تشوفي حل بقى للموضوع ده؟ والّا لما يكون ما عندكيش إجازات لأ خلاص بقى بتاخدي ال ال القرار إنِك تنامي، لأ فعلًا كده خلاص بتسيبي الموبايل مثلًا وتنامي؟
آه، هي خلاص already بتخلص. أنا باحس بنسبة كبيرة إن أنا اللي بأستهبل، يعني لو أنا أس خلاص الدنيا مموتاني وعايزة أتابع الناس دي ما اتابعهم طول اليوم، لأ، أنا بقى باسيب فقرة كده اللي هو لأ، مش ماسكة الموبايل إلَّا قبل ما أنام، بالضبط واللي هو طب ما أنا يا ستي خلاص ه <chuckles>
امم. لأ هو لازم بالليل، لازم بالليل <laughs> لازم بالليل، <laughs> اللي هو تحسي إن ده تحسي إن ده روتين من روتين النوم اللي هو ما ينفعش النوم من غير الموبايل.

آه والله هو روتين، وروتين مُقرف، يعني أنا لا أنكِر إن هو روتين بجد مُستفز، أنا باتضايق لما باصحى باحسّ إن أنا لأ، خلاص أنا هاغيب وآخد الموضوع ساعتها باستسهال، اللي هو خلاص عادي قفِّلوا عليَّ، بس بالاقي إن هو أنا رصيد أجازاتي فعلًا خلاص، ما عادش إلّا 7 أيام والسنة لسه بادئة فاللي هو إيه ده!
آه. إمم. اللي هو أنتِ خلصتِ تقريبًا الأجازاتِك ولسه طب وه هتقضّي طول السنة بإيه؟
فباحس إن أنا في كارثة. ما أعرفش، لازم يشيلوا مني الموبايل بجد، والله يعني أنا باوصل في مرحلة إن هو
آه، لأ، طَب أنتِ ما م م ما فكرتيش في أساليب تانية مثلًا، إن حد في البيت مثلًا أو كده، اللي هو إيه، آآ، تفصِلي النت مثلًا، حد اللي هو يخف زي ما أنتِ <chuckles> بتقولي كده حد ياخد منِّك الموبايل؟ أو إنِّك تنَزِّلِي مثلًا زي برامج كده على الموبايل اللي هي تساعدك، بيبقى بتايمر مثلًا كده أو مؤقت كده، اللي هو يديكي مثلًا على الساعة كذا يروح قافل، ما جرّبتيش تعمليها؟ إمم.
باعمل الحاجات دي، والله عملتها، ولا أنكِر إن أنا وصلت اللي هو حاجات كده تقوم قايلة لي في الفيسبوك، إن هو زي reminder كده، إن أنتِ عدّيتِ الوقت اللي أنتِ محدّداه فخلاص اقفلي، فاللي هو ببساطة جدًا باقوم عاملة اللي هو ignore، بالضبط اللي هو أنتَ أنتَ هتقول لي أقفل إمتى؟! لأ، <laughs> وأقوم متابعة وبعدين بقى ب باستوعب بعد شوية، الهبل اللي أنا باعملُه.
إمم. آآ، عادي آه. <chuckles> <laughs> آه، آه، اللي هو ده أنت ال هتقولي ده أنا اللي منزِّلاك، يالّا هاشيلك.
بالضبط، اللي هو طَب أنتِ حاطّاه ليه! يعني أنتِ أصلًا حاطّاه عشان تساعدي نفسك، ما فيش بقى.
أنت <chuckles> آه، أنتِ عاملة زي المثل اللي بيقول آآ، آآ، ال الصُباع ال ال ال اللي يتعبني تقريبًا مش عارف المثل، اللي أقطعه والَّا حاجة زي كده، اللي هو أنت <laughs> هاش أنا هاشيل البرنامج خالص.
بجد الموضوع وِحِش. بالضبط، أهي دي حقيقة فعلًا <laughs> <laughs> أنت هتقرفني والَّا إيه؟ أنت هتستهبل؟ <laughs> ما فيش حل لقيتُه غير إن أنا بقى إن شاء الله يعني هو جوزي بيجيبها بقى كقفش، اللي هو ما فيش موبايلات دلوقتي، خلاص عايزين ننام، النور مضايقني، اللي هو بيجيبها بأي حِجَّة، اللي هو م نامي.
آه، آه، طب آه، اللي هو اللي هو عنده هو بقى، اللي هو بيتضايق، آه.

طبعًا باصحي مصدعة جدًا، مصدعة اللي هو طول اليوم مهما شربت أي حاجة ما هي خلاص في صداع مموتني ويومي كله مقفول، لأن بالضبط في يو
آه حاسة إن هو حاسة إن هو ده السبب هو من ال من ال من ال من الأشعة ال الموبايل؟
طبعًا، باصحي بجد اللي هو، وكمان شغلي كله على الموبايل فاللي هو على اللاب وكده والموبايل، فاللي هو طول اليوم حرفيًا أنا ما ارتحتش. فباصحي بقى حاسة إن أنا لأ، لا عارفة أركز ولا عارفة أشوف حاجة قدَّامي ولا طايقة اليوم، عايزاه يخلص بأي طريقة ومستنية بالليل عشان أنام. بالضبط، فاليوم بيبقى مش حلو خالص. ومش عارفة ليه باعمل في نفسي كده بصراحة!
امم. مقريفة، مقريفة كده طول اليوم. امم. آه تحسي إن هو ب بمثلًا بي بي بيأثر على عيونك والّا حاجة مثلًا تحسي إن عيونك مجهدة والّا حاجة من كتر ال ال ال إن أنتِ باصة للموبايل فترة طويلة؟
أيوه أنا جالي في فترة كنت حاسة إن أنا عيني في عين فيهم وِرمت أصلًا كان طالع لي حاجة فيها آه، من كتر ما أنا فعلًا نومي مش متضبط وباصحي وأنام، اللي هو من كتر ما أنا نايمة متأخر فأنا مقلقة إن أنا الشغل يفوتني، فباصحى وأنام وأقلق في النص. اللي هو نوم مش مُريح أصلًا، يعني نوم حتى يعمل للواحد هبل في دماغه. فالموضوع ما كانش لذيذ خالص معايا، ومازال مش لذيذ معايا الصراحة.
ياه! للدرجة دي. امم. طب أنتِ آآ مش ناوية تشوفي مثلًا حلول والّا حاجة تعمليها؟
لا والله أنا مقررة من النهاردة، يعني أنا واخده قرار قُلْت ل <chuckles> قُلْت لجوزي حتى لمّا تلاقيني ماسكة موبايل بالليل، شيله من إيدي. اتخانق معايا، اعمل أي حاجة <chuckles>
ناوية ناوية تعملي إيه؟ آه اللي هو، آآ، لأ، لازم آه لازم حاجة مصدر خارجي كده يتحكم بقى خلاص، أنتِ مش أنتِ جبتِ آخرك مش عارفة، آآ، تشوفي حد ياخد منك التليفون.
امم. بالضبط أنا فعلاً بالضبط وها هاحاول ألتزم بحوار ال بجد الreminder ده عشان <laughs> عشان أنا باعامله معاملة وحشة أوي وهو كان عنده حق.
امم. آه أكيد صحتك أهم يعني، عيونك والكلام ده إنك ترتاحي برضه كده، وزي ما قُلْتِ أنتِ موضوع الأجازات أكيد ما هيخلص، وبعد كده هتعملي إيه؟ هيأثر على شغلك.
بالضبط. هاترفد. والله العظيم بالمنظر ده هاترفد. هم نفسهم قالوا لي: "أنتِ كده بالمنظر ده هتترفدي" <chuckles>
آه. لا، لا، لأ، بَعد الشر. آه <chuckles> لا، لأ، إ إن شاء الله تضبطي نومك بعد كده، وتقللي الموضوع بتاع الموبايل ده خالص. أنا حابب أشكرك بصراحة أنا اتبسطت جدًا بالكلام معاكِ. و فشكرًا جدًا ليكِ.
فيا مُيَسِّر.

والله هو من ده علي ده مش هاكذب يعني، أنا باحس في وقت إن أنا محتاجة الموبايل إن أنا انام، وبرضه باحس إن هو ما بينيمنيش وده بقى مش عارفة، ده هل أنا باكون أنا نفسي مش جاي لي نوم والّا إيه؟ بس أنا باحس إن هو بنسبة كبيرة الريلزات دي بتنيّم. بجد أنا م مش عا أو مش عارفة استغنى عنها في يومي فترة التيك توك اللي قبل النوم دي، مش عارفة، لدرجة إن أنا أصلًا بجد أنا بانام والموبايل في إيدي، لدرجة إن هم بيسحبوه مني، أنا باصحى يعني وحياة ربنا أنا بانام فعلًا وماسكة الموبايل اللى هو فوقي كده
إيه ده! للدرجة دي! <chuckles> آآ تنامي يقعد الموبايل شغ شغال كده، وأنتِ نايمة وخلاص بتروحي في النوم.
بالضبط وبيبقى الصوت شغال، يعني ال ممكن تكون الheadphones أصلًا في ودني، وأنا ن رُحت في النوم لدرجة إن هو الموبايل بيقوم خابط في وشِّي، فباصحى اللي هو أنا هاحطه في حتة تانية عشان أنا هانام
اهم. آآ، كويس إن هو كويس إن هو معاكي على على السرير ما بيقعش بقى والّا حاجة، اللي هو مثلًا بتبقي ماسكاه. كمان! إيه ده، إيه ده؟ وما حرمتيش؟!
لأ، عادي والله مرّة وقع واتكسر، عادي برضه آه ب ماحر ما مش عارفة بجد الموضوع إدمان، أنا باحس إن هو بنسبة كبيرة إدمان، اللي هو لازم أعرف الناس دي عملت إيه قبل ما انام، <laughs> في ناس كده متابعاها اللي هو لأ، أتطمن عليهم <laughs>
آه لازم آه ال فضول بقى، فضول تتفرجي على حاجة، وحاجة تجيب حاجة، وحاجة تجيب حاجة، لحد ما إيه، ما تروحي في النوم.
بالضبط. هل البلوجرات دول رجعوا والّا لسه؟ يا ترى راحت فين النهاردة؟ والله العظيم مش باهزر. آه، باتطمن عليهم فعلًا، لازم أروح أشوفها عملت إيه؟ أنا امبارح كنت سايباها هتخرج بكرة مع خطيبها مثلًا، فاشوف لبس كده بجد ب تحس الموضوع بقى إدمان، ودي فقرة أنا مش عارفة أستغنى عنها قبل نومي.
<giggles> بتطمني عليهم <laughs> إمم آه <chuckles>

قولي لي كده أنتِ آآ أخبار الموبايلات معاكِ إيه والشاشات عمومًا كده، آآ، قبل النوم بتقعدي تقلبي كده في الموبايل بقى قبل ما تنامي وكده، وبيفرق معاكِ في نومِك والّا لأ؟
والله هو الموضوع ده جاي في وقته، لأن أنا النهاردة ما رُحتش شغلي المفروض الساعة 7:00 والّا ت باكون هناك 7:30 كده، 8:00 بسبب الموضوع ده، إن أنا قعدت أقلّب في الموبايل، والله فضلت علي السرير من الساعة كام؟ 1:00، لحد بقى الساعة 4:00 بقِت أربعة ونص والله تقريبًا 4:30 5:00 فضلت أقلّب في الموبايل، وفين وفين بقى لمّا أنا خلاص سرحت بقى ونمت واللي هو أصلًا الموبايل في إيدي.
معقول؟! ياه! كله؟ اللي هو خلاص ما فيش نوم بقى أنتِ ما نمتيش مش قادرة تصحي أكيد.
ما أنا ما رُحتش طبعًا، قُلت لهم اعملوا لي أجازة النهاردة <chuckles> فده بقى أثر سلبي 100% <laughs>
آه. آه. إمم، طب أنتِ ليه عملتِ كده ما بتقدريش تتحكمي مثلًا في ال في الوقت أو كده والّا الوقت سَرَقِك ما اخدتيش بالِك إن الوقت راح في ال في ال وأنتِ قاعدة مثلًا قاعدة عمّالة تقلبي في الموبايل؟
والله أنا باخُد ال باخُد حوار ال يعني التيكتوكات الreels الحاجات دي كلها باخُدها وسيلة إن هي تنيمني بصراحة يعني، وبعدين متابعة ناس كده باحسه في واحدة بجد لكاكة أوي وبتعيد الكلام مليون مرة، يعني هي تقول مثلًا أنا رُحت امبارح، امبارح رُحت ما اعرفش كذا، بتقول الكلام ميت والله العظيم بجد هي مُملّة جدًا، وممكن تعمل reel
آه ي إيه ده معقول؟! <chuckles> إيه إيه الميزة في اللي هي بتقوله طب ليه إيه إيه إيه ال إيه ال ليه بتتفرجي عليها؟ <chuckles>
ما هو بقى عشان من كتر ما هي مُملّة، أنا بانام على صوتها، بجد أنا لدرجة إن هم خلاص عرفوا بالليل إن امّا اشغلها فأنا باشغلها عشان تنيمني.
إمم. <chuckles> إن أنتِ رايحة في النوم آه، وبتنيمِك فعلًا؟
مُملّة جدًا. بتنيمني والله ساعات من كُتر ما هي مُملّة، هي فعلًا الreel بتاعها طويل، وهي عندها مشكلة تقريبًا في الكلام، فبتعيد الكلام بمليون طريقة ودي حاجة اتعرفت بالطريقة دي فجأة فباحس إن أنا باخد الشاشات بجد بالطريقة دي، باخد حوار الموبايل ده بالليل لازم أبص عليه عشان هينيمني. ما ما اعرفش انام من غيره.
إمم. إمم. امم، طب أنتِ أ أ أنتِ أنتِ شايفة يعني أنتِ شايفة إن الموبايل ده بيساعدِك إنك تنامي، والّا ال الموبايل بيعمل العكس، اللي هو يا إمّا بيسهرِك بزيادة اللي هو ما بتعرفيش تنامي أو آآ، كُتر إن أنتِ مثلًا بتتفرجي على الموبايل قبل ما تنامي آآ الضوء والكلام ده الضوء الأزرق بتاع الموبايل والكلام ده، باحس بتحسِي إن هو آآ بيقلل ال ال ال التركيز بتاعِك مثلًا أو مش بيقلل التركيز، بيصحصحِك؟ المفروض إن هو آآ في معلومات أو كده في أبحاث بتقول إن ال الضوء الأزرق ده بيخلّي ال يعني بيحفّز خلايا الدماغ ويخليكِ ما تعرفيش تنامي، بيصحيكِ.